Sì, sì è molto cioè, più che altro, ecco, mi mi capita non so di mettermi d sdraiato nel letto e appunto e poi metto in comodato da qualche parte, il telefono, ascoltarmi ehm, as oppure non so la cassa, ascoltarmi diciamo questi suoni. E se è rilassante, cioè, tu uhm, è come se tu fossi al mare oppure, non so uhm, oppure il fruscio delle foglie, il il vento, la pioggia.
Sì. Eh si, dev'essere molto comodo. Mh, <clears throat> sì. Sì, sì, sì. Rilassano tantissimo. E i Sì, tutti i suoni della natura rilassano comunque tantissimo secondo me, sono usate apposta per quello comunque. Quindi, sì.
Esatto. Sì, sì, sì. Esatto, sono molto molto rilassanti. Ehm, certo che in qualche modo ecco l'assenza di musica e film potrebbe anche influenzare diciamo tutte generazioni, dice diciamo anche in termini di creatività, no. Espressio personale, perché la musica è anche espressione personale, creatività.
Mh-mh. Sì, però <clears throat> e la uhm, sì, la musica sì la musica è fondamentale. Ma anche i film possono influenzare a livello di creatività però vabbè, proprio dobbiamo sceglie sono importanti anche i film, credo, ce ne sono dei fantasi ah, un'esperienza: a volte mi è capi una volta mi è capitato di vedere in un luogo dove suonavano prossimo al conservatorio, tutta la sagra del padrino accompagnata da un'orchestra.
Come film. Sì. Certo, anche i film. Certo. Cert Mh. Sì. Okay. Sì. Ah, quindi molto diciamo suggestivo ecco.

Ti c ti crei nella mente quella storia.
Sì, ehm, vivere una storia, in modo, secondo me, molto più personale, rispetto che a guardarla già molto più intima rispetto che a guardarla già riformata in un film, perché lì la vedi così come la
Certo. Mh. Certo Certo. Certo, che poi adesso, ecco, che poi che poi è come se e poi come se diciamo un po' di pari passo, no, perché se se non ci fosse la musica, diciamo, i film sarebbero senza musica. I film però ecco, po i film però esatto. Quindi allora i film possono stare cioè nel senso, la musica cioè i film ecco, se non ci fossero i film diciamo ci fosse soltanto la musica, cioè non esiste cioè non cioè non non non ci farebbero diciamo troppo non ci faremmo troppo caso. Per ecco, se non ci fosse la musica ma esistessero i film, i film sarebbero diciamo muti, no no non senti non sentiremmo niente.
Ah, su questo hai ragione, assolutamen Mh. Cer Si, si, si, si. Mh. No, hai perfettamente ragione, perché ci sono delle colonne sonore, che riescono a sottolineare perfettamente dei momenti de il film, dei momenti particolari del film, quindi hanno un grande ruolo nei film, se non ci fossero ehm, ne ci smenerebbe comunque i i film senza una colonna sonora appropriata, assolutamente.
No? Esatto. Mh. Esattamente. Certo, sì, tantissimo. Eh Cer certo, c Certo, è vero. D diciamo che una colonna sonora cioè a appunto, in qualche modo diciamo, la musica serve a a tanti fattori, tante cose ecco, n-non so per i film, ma anche diciamo per in qualche modo, per aiutarci diciamo anche quando siamo un po' giù, in termi di creatività, no, appunto di
a livello di benessere aiuta moltissimo secondo me.
Il benessere aiuta moltissimo, cioè appunto c'è c'è una mh. Mh.
Mh. Poi ci sono, al di là della musica, ci sono anche tutti quei suoni rilassanti, come il suono del mare, della natura, tanti eh, che aiutano proprio nel benessere, nel rilassarsi o nel fare meditazione, e tutte queste cose.
Si. Suoni rilassanti, esatto. Esatto. Sì, sì. Certo. A te è capitato di ascoltarli, diciamo, questi questi suoni un po' più rilassanti, per i rilassarti?
Si, sì. Io quando mi è successo nei momenti che ero stressata mi mettevo mi sentivo, non so il mare, la pioggia è veramente hai provato?
Mh. Il mare, mhmm, no questo anch'io, mh.

Sì, sì, sì, è un' esperienza particolare molto
Bello. Sì, ci sono, ecco, diciamo de certe, diciamo, cer certe serie, le vanno un po' a reinterpretare, diciamo, in colonne sonore. I diciamo mi è capitato ecco di vedere a d in dei video, ecco, che appunto fa faveffe facessero queste cose e sono molto interessanti, sai, perché appunto con l'orchestra magari co non so, con l'organo e magari che ci uhm, c dietro c'è diciamo il il film, il video, quello che è, e e appunto ci suonano sopra con la con la musica, con l'organo, con l'orchestra.
Mh. Sì. Eh. Sì, sì, s Mh. Sì, no, lì era un connubio perfetto perché comunque era tutta proprio un'orchestra che sottolineava i i momenti del film, quindi con il volume giusto rispetto al film, però la sentivi. <clears throat> Noi qua dobbiamo scegliere, quindi scelgo sempre la musica
Mh. Certo. Certo. Erto. Sì, immagino. La mu no, la musica. Ma poi ecco, diciamo che, mhmm, uhm, poi si andrebbe a perde un po' anche di creatività, perché se non ci fosse la musica magari, ormai diciamo anche artisti, diciamo, si ispira, non so, a con le musiche di sottofondo, con c'è quella sorta di connessione.
Certo. Sì, no, guarda ti dico, io fino a qualche anno fa dipingevo sempre con la musica. Sì, assolutamente sì. Poi, non lo so, mi è passato perché mi piace più st no, non lo so, forse mi piace concentrarmi di più in quello che faccio, quindi non
Con la musica, ah. Bello. T'è passata la voglia. Mh. Ti piace concentrarti di avere diciamo la concentrazione soltanto perché poi, ecco, a me capita diciamo di stare quanto per esempio ascoltare la musica, di stare forse più concentrato quanto per esempio fai qualcosa sulla musica, di cambiare diciamo musica piuttosto che sulla sul fatto stesso, no?
Mh, sì, adesso sì. Sì. Ah beh, assolutamente, dipende da quello che stai facendo, certo bisogno di una musica, invece che di un'altra.
Qui quindi sì è vero. Quindi ecco Certo. Quindi, ecco, forse diciamo meglio qualche modo concentrato rispetto al al alla musica, ecco. Ehm, eh sì, ehm, giustamente sì, lu a in conclusione diciamo il la musica è è vita, ci ci aiuta, diciamo in tanti in tanti modi, ehm, l la musica è emozione
Sì, sì, sì, assolutamente sì. Sì. Guarda, anche il cinema secondo il cinema è una forma d'arte comunque, però
Da bo fo il cinema è anche da però
però abbiamo detto che noi senza musica non ci riusciamo a stare, quindi dovendo proprio con molta fatica a scegliere, dobbiamo sacrificare per forza il cinema. Cosa dobbiamo va bene, guarda, ti ti ringrazio molto, è stato un piacere parlare con te. Alla prossima.
N non ci riusciamo a stare perché d diciamo la chiudiamo, ecco. Esatto. <chuckles> Dai, vab dai, mi è piaciuta questa questa bella conversazione Grazie grazie a te. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao.